En Espagne, en Espagne. Ouais.
OK, d'accord. D'accord, donc en fait tu préfères mettre la radio en français, comme ça, heu heu, il il va être bilingue, heu, très, très jeune quoi?
C'est ça, bah, il l'est déjà donc heu, c'est assez c'est assez cool parce qu'on on est partis de de France, heu, l'année dernière. Donc si tu veux, il parle déjà français et espagnol, donc ça c'est génial. Ouais, c'est cool. Et hem et donc heu, voilà, heu, on je je préfère lui mettre la radio, heu ouais.
C'est ça? Ouais. Ouais. Ah oui, très bien ça. Mmh donc on petit déjeune, tu mets la radio, heu et puis après qu'est-ce qui se passe? Tu tu, heu, j'imagine que tu l'habilles, heu, voilà?
Et puis après C'est ça, on s'habille. Mais alors là, c'est la course, hein, par contre. Tu vois, autant le petit déjeuner, heu, <chuckles> on prend notre temps, après c'est la course
Ouais. Ah oui? D'accord.
parce que, heu, parce que bon, bah, il y a des horaires à respecter, prendre la voiture, heu, tu vois donc ouais donc il s'habille, on lave les dents et cetera, son petit parfum. Et puis on part pour l'école, heu, à 8:15.
Mouais. Mmh mh. Ah oui, d'accord, ouais donc c'est quand même assez tôt.
Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui.
Ouais et est-ce qu'il y a des choses qui ont évoluées, enfin, je te pose la question, mais é évidemment que ça a évolué, heu, du temps où tu étais, hem, une une une jeune femme, heu, sans être maman, tu vois? Et maintenant que tu es une maman, il y a une j'imagine qu'il y a énormément de choses qui, heu, qui qui ont changées, qu'est ce qui te manque le plus en fait?
Mmh mh. Waouh, oui. Ouais ça, bah oui, ça, heu Non ça a beaucoup changé, heu, je pense que la routine bah, déjà ça ça dépendait, hem, ça dépendait aussi de moi, à quelle heure je commençais le boulot
Moui.
tu vois, de prendre plus ou moins de temps. Donc heu, c'est vrai qu'une routine, heu bah ,là où j'ai du temps le matin, ça pouvait être carrément, heu, aller faire mon sport et cetera.
Mmh d'accord. Oui donc tu prenais quand même ce temps là le matin, heu, pour aller, heu, faire faire faire du sport, tu allais à la salle ou tu faisais chez toi, heu à la salle, ouais.
Hem, oui. C'est ça. Oui, à la salle à la salle, ouais. Mmh mh. Et heu
Et c'est quelque chose que tu fais plus de depuis maintenant que tu es maman?
Non du tout, du tout. Bah tu vois, voilà, je me vois pas faire comme ma copine, heu, qui se lève à 5:30 et justement pour avoir le temps de faire, heu bah, tu as des gens, hein, qui qui cette f cette fameuse, heu, miracle morning là, où on se lève à 4:00, heu, pour avoir le temps de tout faire. Heu, moi, c'est pas le cas. Non, non, du tout, heu, du tout.
Plus le temps? Ah oui. Oui. D'accord, ouais. Tu privilégies ton sommeil plutôt que ça, qu'en fait hein?
Oui, oui, oui je pense que c'est important. Après pour, heu, enfin, en tout cas pour moi, hein, je sais que chaque chacun est différent mais hem
Mouais.